Wah, aku lahir di tahun sembilan puluh 90-an lah.
90-an, oh, sama berarti kita 90-an, berarti milenial ya?
Mhm. Oh, ya? <laughs> Milenial ya? <laughs> Iya betul, kalau misalnya di heeh. Iya.
Oh, iya, berarti kita harusnya sama-sama ngerti prosesnya, iya. Katanya kan kalau misalnya yang sekarang anak-anak Gen Z itu kan, eee, sistem pendidikan memang beda kan, karena mereka gak terlalu banyak mengerti prosesnya kan. Sementara kalau kita Gen Milenial bener-bener, eee, perubahan zamannya itu begitu hebat ya. Teknologi soalnya kita ngerasain semua lah yang dari namanya wartel, warnet, kayak gitu kan. Terus dari sekarang zamannya Android kemudian ke AI, bener-bener teknologi itu banyak banget kita perubahan zamannya, heeh. Salah satu yang paling merasakan perubahan zaman tercepat lah ya, Gen Milenial itu. Dan kita jadi mengerti itu proses di balik semuanya ya. Sementara Gen Z itu katanya praktis semua ya, practical ya. Mereka maunya yang cepet, eee, cepet-cepet aja, dia gak terau mengerti proses, kayak gitu. Jadi kebanyakan membangkang katanya, <chuckles> kayak gitu ya, heeh.
Iya, mhm. Mhm, mungkin iya. Heeh. Iya, betul banget sih. <chuckles> Banyak banget gitu ya, yang berubah gitu. Mhm. Mhm, iya, betul banget sih. Mhm. Iya, bener banget sih. <chuckles> Iya iya. Iya. Mhm. <chuckles> Oke, cuman ya, menurut aku sih kayak mungkin beda-beda daerah juga kayak beda aturan juga mungkin ya, dari secara pemahamannya gitu. Mungkin kayak ya, eee, ya menurut aku juga kayak aturan sekolah juga memang penting, gitu kan, tentu sangat penting, bahkan kayak untuk, eee, menciptakan lingkungan belajar yang tertib sama yang aman. Cuman kayak, eee, kalau misalnya kayak terlalu ketat, eee, ya, aturan tersebut kan justru, eee, bisa membuat muridnya itu kayak ngerasa terkekang gitu ya. Atau bisa aja bisa aja gitu sampai ke stres gitu kan, <chuckles> kayak misalnya beda generasi tadi gitu ya. Mhm.
Mhm. Oh gitu. Iya iya iya. Iya. Mhm. Heeh heeh. Mhm mhm. Iya, setuju setuju. Iya. Mhm mhm. Mmm, mhm. Iya iya. Eee, heeh. Iya. Sebenarnya ada loh mmm, sebenarnya ada juga tuh aturan yang gak masuk akal biasanya di sekolah tuh, salah satu contohnya tuh, <sucks teeth> misal ya, kayak suruh nyumbang ya, sumbangan-sumbangan gak gak jelas, iuran iuran, gitu kan, kadang ya sampai di Malang waktu itu pernah ada kasusnya tuh kan, kepala sekolahnya didemo kan waktu itu. Entah kenapa waktu itu, disuruh turun itu, kepala sekolah SMA apa SMP ya, di Malang, didemo sama satu sekolahnya. Kayaknya terkait uang deh, iuran, segala macam. Iya, penyalahgunaan.
Mhm, mhm. Mhm, mmm. Mmm. Mhm mhm. Mmm, oke, mmm. Mmm, terkait uang, penyalahgunaan mungkin ya? Mmm, oke.
Eee, kayak gitu sih, Mbak, salah satunya. Nah, tadi berarti menurut, Mbak, ya, aturan itu harus disosialisasikan ya, biar suasana belajar tuh jadi lebih nyaman ya, tat dan juga tetap tertib, Mbak, ya?
Wah. Mhm. Iya. Iya, heeh. Mhm.

Mhm, betul banget sih, jadi ya, sebaiknya sebisa mungkin gitu, eee, dalam membuat aturan ya memang bersifat fleksibel, sama ya melibatkan murid juga gitu kan, dalam pembuatan aturan itu. Mhm, iya betul, jadi kayak harus mengadakan forum diskusi gitu kan, antara murid, guru sama orang tua juga tentunya kan. Ya, biar enak juga gitu kan, terus kayak lebih tahu edukasinya juga, gitu kan, mhm.
Eee, iya. Mhm. <sniffs> Iya. Iya, betu Betul gitu, kalau bisa memang lewat musyawarah gitu Mbak ya, disakurin gitu. Heeh heeh, iya betul. Iya betul betul, makanya iya makanya Betul, makanya ada komite kayak gitu. OSIS, MPK biasanya kan, <chuckles> iya. Nah satu lagi tuh, biasanya kalau komite nih, komite kadang kan yang jadi ketua komite itu kan, orang tua yang paling banyak sumbangan ke sekolah, kayak gitu kan ya. Dan biasanya karena beliau jadi ketua komite akhirnya beliau bisa ngatur juga tuh di sekolah kayak gimana kan, dan anaknya juga dijadiin nih, oh Mbak mah bermanfaat sekali ini, eee, informasinya sekarang.
Iya, heeh, harusnya itu sih, mhm. Mhm. Oh iya, <chuckles> betul. Ketuanya ya? Heeh. Iya betul banget. Mhm. Iya. Aduh ya, makasih juga ya, ternyata kita bisa berbagi sudut pandang yang berbeda juga nih. Makasih ya, selamat malam. Iya, mari.
Iya, makasih Mbak ya. Betul betul, iya. Selamat malam Mbak mari, iya.

Hmm. Oke kalau misalnya menurut aku gitu, ya.
Ya, hmm. Hmm.
Eee, aturan yang emang ketat itu memang kayak bisa membuat, eee, muridnya itu stres sama, eee, kurang leluasa berekspresi gitu. Kayak tadi aku kan pengalaman, eee, waktu aku jadi murid gitu, ya, dulu. Terus kayak, eee, ternyata, ini tuh kayak bisa menurunkan semangat belajar juga sih sebenarnya. Karena kan murid tuh kayak lebih fokus, eee, mikirin nih kayak gimana ya caranya buat menghindari pelanggaran aturan itu gitu. Daripada, kayak, eee, menikmati proses belajarnya gitu kan. Selain itu kayak aturan yang ketat yang emang terlalu membatasi juga kan bisa, eee, istilahnya itu mengurangi kreativitas sama rasa percaya diri muridnya gitu kan. Di sisi lain kayak aturannya itu memang penting gitu kan untuk menjaga ketertiban sama keamanan. Tapi kalau misalnya kayak, eee, terlalu ketat gitu malah kan bisa jadi sumber konflik juga sih sebenarnya untuk murid sama guru yang di sekolah itu. Kalau menurut Kakak gimana? <chuckles> Pengalaman Kakak inget?
Iya. Hmm. Oh, ya ya, hmm hmm, betul. Hmm hmm. Mmm, gitu ya. Iya. Oh, iya betul. Hmm, hmm. Iya. Hmm hmm. Iya. Mmm, betul. Betul betul. Hmm. Hmm. Iya. Hmm, gitu, iya. Iya, jadi kalau dari pengalamanku hmm, ya, dari pengalamanku. Tah, mungkin ya, eee, dari aturan itu sendiri, eee, bisa jadi nggak ketat kalau misalnya aturan itu disosialisasikan dengan baik kepada murid-muridnya ya dari guru, dari ad administrasi segala macem. Jadi mereka tahu nih, eee, maksud dan tujuannya apa sih, terus kedepannya buat kamu manfaatnya seperti apa, gitu. Nah kemudian kalau misalnya kebebasan berekspresi nih. Aku dulu pernah punya pengalaman di sekolah, jadi kita punya waktu-waktu sendiri untuk bebas berekspresi terutama di kelas, kan aku moving class dulu ya waktu sekolah SMA terutama. Jadi memang waktu moving class waktu kelas seni budaya ya udah bebas berekspresi kita mau ngapain kayak gitu. Santai terus ah jug juga kelas sejarah misalnya se kelas sejarah di situ karena orangnya orang sosial ya kan ja jadi kita bisa bebas berekspresi. Bahkan aku dulu pernah jualan waktu SMA di kelas bahasa Inggris. Jadi waktu kelas bahasa Inggris dikasih, tuh, jualan di dalam kelas kayak gitu. Ya seperti itu kelas. Ya tergantung gurunya juga sih orangnya seperti apa ya. Apakah orangnya memang ketat atau fleksibel gitu sih, Mbak ya? Mungkin.
Hmm. Hmm, oke, hmm. Hmm. Hmm. Hmm, hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Oke, hmm hmm. Hmm, h Hmm. Hmm. Oh oke. Hmm. Mmm, luar biasa, sih. Mmm, oke. Hmm hmm hmm.
Nah, menurut Mbak lagi, aturan yang ketat ini punya dampak apa aja nih buat murid sehari-hari?
Wah heeh, gimana nih? Hmm. Gimana?